Единомышленников. Да, да. Э. Не знаю, это было прямо во через "Инстаграм" или нет, но, наверное, было так, что вот я был знаком с каким-то человеком. И, э, ну, мы как бы не прямо-таки, чтобы очень хорошо знали друг друга. Но вот я, там, интересовался определенной темой, там. Репостнул, э, там, 1 публикацию, а, и человек и эт ее увидел и сказал: "О, мне тоже это интересно". Это касалось авиации. Э, вот. И мы как-то вот нашли вот общую тему, м, для общения, общий интерес. Это здорово, потому что, ну, допустим, авиацией, ну, не так много людей интересуется, чтобы прям вот прям вот очень глубоко вот в это засесть. <chuckles> Изучать, там, все эти мельчайшие детали. Там, всё знать все модели самолетов, хотеть стать пилотом. Ни не все хотят. А я нашел такого человека и вот такого единомышленника. И меня это очень обрадовало, конечно.
Через блог. Так. Мгм. Мгм. Так. Скажи, а ты регулярно ведешь этот блог? Есть ли какая-то у тебя какое-то расписание, по которому ты делаешь свои посты?
Нет, такого расписания нету. <chuckles> И у меня есть даже проблема, что, а, я могу со своих путешествий каких-то там, э, делать посты, там, спустя почти что год, наверно. <chuckles> У меня всё растягивается. Н-да, и воц <laughs> и бывает с очень большим запозданием я могу что-то выложить, ам, поэтому
Мгм. Я я это прекрасно понимаю. Мгм. Так бывает у многих. Особенно, если ты фотографировал что-то на камеру, потом она залежалась. А где же теперь эта флешка? А где же теперь эта карта? Это ж теперь нужно да, посмотреть, обработать. Всё, чтобы фильтры все подходили друг другу. Это занимает многое время, да, потом это всё организовать, наверно, в пост, это всё вовремя выложить.
М-да. Да, это нужно еще обработать. Это нужно в сюжет какой-то придумать и всё такое. Да. Мгм. Да. Н-да. Поэтому я долго этим всем занимаюсь. Так откладываю на потом. <laughs> Да. <gasps> Ну, больше занимает год, чтобы, э, решиться всё-таки, чтобы начать действовать, <laughs> а не ждать подходящего момента. Да.
Это з это как раз занимает год, чтобы всё это сделать. Да, я это прекрасно понимаю. Мгм. Да, вот, э да, вот я хотела у тебя спросить. Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят начать какой-то блог, но вот не абсолютно вообще не знают, с чего начать? Вот они ходят, мусолят у себя это в голове, там, может бояться критики или у них что-то не получится. Что бы ты посоветовал дл эт этим людям и как бы ты посоветовал им начать?